Ja, genau. Und und und vor allen Dingen
Es heißt, gab es gab da auch nie Leute, die sich kom
<clears throat> hm, nein, nein, denn wir wie gesagt, wir machen das zusammen. Ähm, ich ziehe mich auch nicht g groß an und und den Rock und dies, wie wie wie so auf Show, weißt du? Ne, ich habe da meine Hosen, mein Shirt und wir treffen uns. Dann sind wir, äh vielleicht nicht auf gleicher Ebene, aber ich, äh, be präsentiere mich nicht als Autorität.
Ja, ja. Mhm, mhm. Ja. Mhm, mhm.
Und da, denke ich, ist das größte, ähm, Problem. Die haben so viel Autorität in ihrem Leben, die die brauchen nicht noch mehr. Die brauchen mal jemand, der so, äh, im gleichen oder, äh, höheren Stil und dann zusammenarbeiten und dann kann man auch was schaffen, weißt du?
Ja. Mhm. Ja, das könnte auch durchaus sein, d dass ich das auch ähnlich erfahren habe. Ich habe mit meinen Lehrern immer gerne versucht, Gespräche zu führen, was in 'nem Frontalunterricht immer weniger gut gelaufen ist. Äh, aber ja, äh, äh, ich habe, denke ich, immer am besten gelernt, wenn ich mit meinen Lehrern au mich auf Augenhöhe unterhalten konnte, Fragen stellen konnte und auch mal komplexere Antworten bekommen habe.
So sehe ich das. Ja? Mhm. Hm. Ja. Aha, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Ja, genau. Ja, ja, ja, und man kann ja so über alles reden, ne?
Ja. Genau, ja.
Ist ja gar kein Problem.
Mhm. Ich bin da
Ja, ich denke, vielleicht ist das das Autoritätsding, äh, auch ei ein großes Problem, denn denn ich äh, als Kind, jeder sagt dem, wer, was, wo, wann und warum. Na, das „Warum?“, bekommen sie meistens nicht, ne, und das ist 'n Problem.
Möglich, ja, ja. Das Mhm, mhm. <chuckles> Ja, ja.
Denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Ich de ich denke ich denke, da würde ich mitgehen, ja, dass äh, i dass Kinder ge gesagt bekommen, wie die Welt funktioniert, aber nicht, warum sie funktioniert und ich denke, das: „Warum?“ ist der Kernfaktor, der ofter öfter beigebracht werden sollte.
Ja. Mhm. Ja. Aha. Ja, genau. Ja, genau. Das ergibt dann Sinn.
Ah, es hat Spaß gemacht, mit dir zu Reden bis dahin erst mal. Tschau, tschau.
Ja. Ja.